देखिए, आजकल कुछ भी सफलता पानी हो ना, तो हमें अपना काम बहुत अच्छे से करना पड़ता है और ना उस चीज़ की, प्रेरणा हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जब आपके अंदर से प्रेरणा गायब होने लगती है, तो आप क्या करते हैं उस बारे में ज़रूर बताएँ?
हुँ, हुँ। जी देखिए, बिल्कुल अ, इंसानी जीवन है ही ऐसा कि अ, 24 घंटे और आपके पास मतलब सातों दिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप अ, यब जब जो चीज़ करना चाहें उसके लिए प्रेरणा मिल जाए आपको। तो मैं देखिए अ, सबसे पहले तो ये रहता है कि, मैं ना कोई भी कार्य करने के लिए मैं उस प्रेरणा का इंतज़ार नहीं करता। चाहे मुझे आप ये कह लें कि अ अ, मुझे व्यायाम करना हो, है ना? मैं व्यायाम करने जाता हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि अ, मन नहीं कर रहा है ना, कि उठे आज या आज रहने देते हैं इस तरीके से। आज वो बोलते हैं कि आज जो है वो कहीं न कहीं प प्रेरणा नहीं आ रही है कि आज जाके मैं कर लूँ। तो देखिए अगर अब अब प्रेरणा अगर अगर अ, वो देखा न अ, रेश्यो देखा जाए ना तो प्रेरणा का तो आपका बहुत कम होगा, 1 या 2 दिन आएगी, है ना? तो इसका सबसे ब अ, मतलब बेस्ट उपाय यही है कि आप जाएँ और वो कार्य शुरू कर दें। तो मैं भी जब भी कुछ ऐसा होता है, तो मैं वो कार्य चालू कर देता हूँ। चाहे वो व्यायाम हो, व्यायाम करने में म शु शुरू कर देता हूँ मैं। करते-करते ना फ़िर अ, अपने आप जब ये कह लें कि शरीर खुल जाता है और अ, शरीर अ, वार्म अप हो जाता है। तो अपने आप फ़िर मोटी मोटिवेशन आ जाता है और कभी-कभार ऐसा होता है कि अ, वो जैसे थ्री इडियट्स में कहता है ना कि दिल बड़ा वैसा बेवकूफ सा है उसको ऐसे ऑल इज़ वेल बोलो तो ठीक उसी तरीके से उसको ऐसे बोलो कि, "अरे! कोई बात नहीं। अ, ये एक और मार लेते हैं, एक और ये कर लेते हैं" और इस तरीके से क्या होता है ना करते-करते आप आपको एनर्जी आ जाती है और फ़िर जब आप करके निकलते हो, तो ऐसा लगता है कि आज तो मन ही नहीं था और आज इतना कर लिया। तो जी, इस तरीके की चीज़ें होती हैं और सेम चीज़ होती है कभी अ, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो सफाई करना हो। अब हर चीज़ के लिए आप प्रेरणा नहीं ढूँढ सकते। मैं तो वो अ, ये कह लें मेरा यही है कि मैं वो कार्य करना शुरू कर देता हूँ सीधा।
जी। उम, जी। बिल्कुल। उम उम, जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। जी। जी। बिल्कुल, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से ये चीज़ भी बताई है और मैं कहूँगा, देखिए आपने भी ये चीज़ ज़रूर सीखी, कि कैसे बिना प्रेरणा के काम करना है। तो आपको कभी शुरुआत में प्रेरणा की ज़रूरत लगी अपनी ज़िंदगी में या ऐसा कभी महसूस हुआ, आपको आपको प्रेरणा की ज़रूरत है, तो इस हिसाब से भी थोड़ा बताइए ज़रूर।
हुँ। <clicks tongue> जी बिल्कुल, अ, ब ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैं व्यायाम भी करने जाता हूँ। कभी-कभार ऐसा भी होता है कि कम भी करके आ जाता हूँ। तो ऐसा लगता है कि अरे यार अ, तो देखिए कहीं न कहीं ना अ, मैं फिर ये सोच लेता हूँ कि ये एक प्रकृ अ, प्रकृति में भी ऐसा ही है।
जी। जी।
और दे ना ब क्योंकि अ, ये जो पूरा साल एक जैसा नहीं निकलता। इतने अलग-अलग मौसम हैं, है ना? प्रकृति भी एक जैसी नहीं रहती। कभी सूखती है, कभी भीगती है। तो इस तरीक़े से चलता रहता है और ये कह ले कि अ, इंसान जो प्रकृति है इसी प्रकार से है, तो ऐसा होता है और कोई अ, ये स्वाभाविक है और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन बिल्कुल होता है कभी-कभार कि आज ये क कार्य करने के लिए अ, नहीं हो, प्रेरणा नहीं हो रखा है। और कभी-कभार ऐसा भी रहता है कि ना मैं वो नहीं करता हूँ, जब अ, ज़्यादा ही इच्छा हो। लेकिन अगर मैं देखिए रोज़ाना ऐसा नहीं कर सकता ना कि रोज़ाना ही नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मैं रोज़ाना ऐसा कर दूँगा, तो फ़िर तो ये कह ले कि वो आलस में आ जाएगा। फ़िर वो आलस आलस ये कह ले कि अब मैं अपनी मन की सुन रहा हूँ। अपने मन का गुलाम हो गया हूँ और कहीं न कहीं मैं आलसी हो गया हूँ। जी।
बिल्कुल। जी। उम, जी। उम, जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही ये सच्चाई है कि अगर हम हर चीज़ में प्रेरणा ही ढूँढ़ रहे हैं या फिर प्रेरणा के हिसाब से ही अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं तो वो एक तरीके से अ, मतलब हम उसपे आलसी होते जा रहे हैं, हम उसपे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आप तो प्रेरणा पे इतनी ज़्यादा न प्रभावित नहीं रहते लेकिन जो इंसान रहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए कि वो, अपनी ज़िंदगी में प्रेरणा पर इतने ज़्यादा निर्भर ना रहें जिससे वह अपनी ज़िंदगी खुद से ज़्यादा चला पाए? उस बारे में थोड़ा बताएँ।
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। देखिए अ अ, प्रेरणा पे तो बिल्कुल भी वैसे मैं सही बताऊँ निर्भर नहीं रहना चाहिए। जो एक ये कह लें कि प्रेरणा जो है ना, वो एक ये ये कह लें कि वो भाव है ना, वो तो आप आप कुछ होगा तभी उसका इंतज़ार करते रहेंगे तो फिर इस हिसाब से आप अ, अपने जीवन में कुछ भी कार्य नहीं कर पाएँगे। अ, आप तो कोई नया, नया रिश्ता भी इस तरीके से नहीं बना पाएँगे कि अब ये है कि मुझे अब ना ये ये अ, मतलब शादी करने की प्रेरणा नहीं आ रही है, दोस्ती करने की भी प्रेरणा नहीं आ रही है या फिर ये कह लें कि अ अ अ, मतलब घर से बाहर निकलने की भी प्रेरणा नहीं आ रही है। तो देखिए प्रेरणा पे बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए और आप देखेंगे कि अ, ज़्यादातर लोग जो हैं वो अ, मतलब कामयाब लोग जो हैं, चाहे बड़े-बड़े लोग हैं वो यही बोलते हैं कि अ, कि मोटिव मो अ, उसके भरोसे नहीं रह सकते कि प्रेरणा के भरोसे नहीं रह सकते। वो रोज़ाना जाके अपना अ, मतलब क कार्य करते ना अब आप सोचिए कल को फौजी बोल दे कि अ, प्रेरणा नहीं आ रही है आज मुझे खड़े होने की बॉर्डर पे अ, तो आप आप आज रहने देते हैं, है ना? या सामने से पता चला अगर गोली चल रही है, कोई अ, हमला कर रहा है, फौजी कर दिया अभी मन नहीं कर रहा है, प्रेरणा नहीं आ रही है बंदूक चलाने की फिर तो कार्य हो गया। तो आप ये देख लीजिए कि प्रेरणा किस तरीके से, किस हद तक जो है नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर डाल सकता है, आप तो पहले ये देखिए। है ना? आप जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आप वो कार्य करना शुरू कर दीजिए। आप क्योंकि आप कहीं न कहीं आप ये देख लीजिए आप आपक अपने मन के अधीन हो रहे हैं, है ना? आप अगर कुछ भी आपको आप अपने मतलब मन की सुन रहे हैं, पहली बात तो ये है, तो मन की मत सुनिए। है ना? अपने मस्तिष्क की सुनिए और कार्य करना शुरू कीजिए।
उम, जी। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। जी। जी। उम, बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही कि हमें अपना कार्य शुरू कर देना चाहिए। चाहे हमारी ज़िन्दगी में कोई भी परेशानी हो, कोई प्रेरणा हो या ना हो, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि आज भी ना बहुत लोग प्रेरणा पे ही रहते है कि उन्हें कोई मोटिवेट करेगा तो वह काम करते हैं। तो आपके हिसाब से मतलब ऐसा क्यों होता है कि उनकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा उस पर चलती है, जब उनकी प्रेरणा खत्म हो जाती है, तो फिर वो काम ही नहीं कर पाते ऐसा क्यों आपको लगता है ज़्यादा होता है?
हुँ। जी अ, देखिए बिल्कुल, आप इतना क्योंकि इस इसलिए हो गया क्योंकि कहीं न कहीं अ, आपने उस आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं निर्भर हो गए हैं, है ना? आप ये प्रेरणा के ऊपर इतने ज़्यादा निर्भर हो गए हैं, तो इसलिए आपका जीवन ऐसा हो गया है। लोग अ, अक़्सर मतलब ज़्यादातर लोगों का यही रहता है कि प्रेरणा-प्रेरणा-प्रेरणा और कुछ भी कार्य करने के लिए और आज, आज के ज़माने में तो लोग इतने आलसी हो गए हैं इतने आलसी हो गए हैं अ, तक़नीक आ गई है तो मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो देखिए कहीं न कहीं, वो तो सारे जो प्रेरणा के स्रोत हैं, वो तो बंद कर दे रहे हैं। कभी-कभार ऐसा होता है ना कि आपको कुछ जैसे कुछ कार्य कर रहे हैं ना, तो आपको मन नहीं लग रहा। 10-5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए आप, है ना? आप हल्का-सा मेडिटेशन ही कर लीजिए, हल्का या थोड़ा वॉक करके आ जाइए और ऐसा होता है कि एकदम से कुछ अ, बदल जाता है और फिर आपको वो कार्य करने का मन होने लगता है। तो अब वो चीज़ तो धीरे-धीरे क खत्म होते जा रही है क्योंकि इंसान तो चलना ही भूल रहा है, है ना? कहीं न कहीं अ, शरीर का इस्तेमाल करना ही भूल रहा है, तो मुझे लगता है कि एक मतलब दिमाग़ और शरीर का भी संतुलन बना के चलना चाहिए, जिससे कि आप एक स्वस्थ शरीर लेके चलें, तब उसमें अ, प्रेरणा का जो है कि बहाव भी होगा, नहीं तो प्रेरणा का बहाव भी नहीं होगा। अगर आप एक ये कह ले कि अ, असंतुलित शरीर और दिमाग़ लेके चल रहे हैं, तो। जी।
जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, आपने बहुत सही बताई ये चीज़े और मैं कहूँगा कि हर इंसान को ये चीज़ समझनी भी चाहिए। तो आप कोई ऐसी तरकीबें बता सकते हैं, जैसे आप तो मतलब अपना रुटीन बदलना, कोई नियम ऐसे हों, जिससे अ, अपनी ज़िंदगी हम अप ऐ चीज़ों से ज़्यादा मतलब अनुशासित कर सकें और खुद पे ज़्यादा निर्भर होकर आगे बढ़ सकें? इस बारे में ज़रूर बताएँ।
हुँ। जी बिल्कुल, देखिए आप कोशिश कीजिए कि सबसे पहले तो अपने जो जो भी कार्य हैं, वो स्वयं करने की कोशिश करें, किसी पे निर्भर ना रहें। है ना? अ, कि छोटे-मोटे जो कार्य हैं आप कर सकते हैं, तो वो स्वयं करें। और कोशिश करें कि आप जब भी आपको जो भी कार्य करना हो अ, चाहे अ, आपका को कार्य करने का मन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो कार्य करने को आप चालू कर दीजिए या आप अ, ये कह लें कि हो सकता है कि आपको क उस समय किसी तरीक़े का तनाव हो, तो उस समय आप जो कुछ अच्छा लगता हो आपको करना, ये हो सकता है कि आपको गाना सुनना अच्छा लगता हो या हो सकता है आपको गाना गाना अच्छा लगता हो। हो सकता है आपको सिनेमा देखना अच्छा लगता हो। तो ये सब चीज़ें भी बीच-बीच में करते रहना चाहिए, जिससे की जो एक ये कह लें कि जिससे शरीर को अच्छा लगता हो और आपके मन को अच्छा लगता हो और उससे जो है कि नुक़सान भी ना पहुँचे, तो ऐसी चीज़ें करें। तो जिससे की आप अंदर से स्वस्थ भी रहें। जी।
बिल्कुल। उम, जी। बिल्कुल। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से ये बात बताई और ना मतलब ये काफ़ी लोगों को मैं कहूँगा अ, कि देखना चाहिए कि कैसे वह अपनी ज़िन्दगी में ये चीज़ें अपना सकते हैं, तो मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि, आपने अपनी ज़िन्दगी में ऐसी क्या-क्या चीज़ें अपनाई या ऐसी क्या आदतें रखीं, जिससे आपको कभी प्रेरणा की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप खुद से अनुशासित रहते हैं? इस बारे में भी ज़रूर बताएँ।
हुँ। जी, सबसे पहले तो देखिए कहीं न कहीं अ, मैं भी पहले ऐसे ही होता था कि मोटिवेशन का इंतज़ार कर रहा हूँ, कुछ जैसे उदाहरण के तौर पे बताऊँ। एक समय पे मतलब मेरा वज़न काफ़ी बढ़ गया था तो वो कम करने के लिए ना अ, अब मैं उसमें मतलब वर्कआउट मैंने चालू किया लेकिन अ, होता ये था, बिल्कुल होता था कि नहीं अ, मन नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वही मैं मन के भरोसे रहता ना तो मैं शायद वो ये कह ले कि मेरा वज़न अभी और भी बढ़ गया होता, लेकिन उस मन को ना सुन के ज़बरदस्ती में बाहर निकलता था। व सुबह 6 बजे, 5 बजे उठ के है ना ज़बरदस्ती मैं बाहर निकलता था और ये कह लें कि मैं बिना मन के सुबह फ़ोर्सफुली उसको करना शुरू कर देता था। और थोड़ी देर में जब मैं एक बार शुरू हो गया ना, क्या होता है कि जो हमारी बुद्धि रहती है ना, या कह लें जो हमारा मन रहता है ना, ये कहीं न कहीं कहता है कि अरे, ये काम मत करो, क्यों करना है? थकान होगी, ये होगी कहीं न कहीं अ, इस तरीक़े की मानसिकता बन जाती है। है ना? तो अ, ये जो इस तरीक़े की मानसिकता खत्म कर रहे है, तो इस, इस तरीक़े की मानसिकता के ख़िलाफ़ जाना पड़ेगा आपको। आपको जो वो एक कहावत है ना, वो कहते हैं कि खुद से लड़ना खुद से लड़ना यही तो होता है कि खुद के आलस से लड़ना, खुद के जो अ, गंदे विचार हैं उससे लड़ना, खुद की जो गंदी, गंदी आदतें हैं उससे लड़ना, है ना? तो ये जी ये सब चीज़ें हैं, तो मैं वो कार्य करना शुरू कर देता था और कुछ समय बाद ऐसा होता था कि मैं मतलब आ अपने आप जो है प्रेरणा आ जाती थी अ, कभी-कभार ऐसा होता था कि जो जैसा मैंने बताया कि मैं रनिंग कर रहा हूँ तो, आज तो कम सोचा था, पता चला मैं ज़्यादा दौड़ गया हूँ, 3 के बजाए मैं 5 दौड़ गया तो अच्छा भी लगता था। तो ये देखिए मोटिवेशन तो बड़ा ही ये कह लें कि अ, वैसा सा चीज़ है कि आया और गया अ, गया और आया। इस तरीक़े की चीज़ों पे आप निर्भर नहीं कर सकते ना, पूरी पूर्ण तरीक़े से आप खुद के ऊपर निर्भर होइए। खुद खुद का कंट्रोल जो है अ, प्रेरणा पे मत दीजिए, खुद का कंट्रोल अपने पास रखिए। जी।
बिल्कुल। उम, जी। बिल्कुल। उम, जी। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। बिल्कुल आपने ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताई और ना देखिए मैं इस बारे में ना ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपको लगता है कि जो ये प्रेरणा अ, से हम चलते हैं लोग काफ़ी ऐसे होते हैं जो प्रेरणा के साथ ही चल पाते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उससे मानसिक स्वास्थ्य कैसे जुड़ा है? मतलब उससे वे क्या-क्या उस असर पड़ता है उनके मानसिक स्वास्थ्य पर? उस बारे में थोड़ा ज़रूर बताएँ।
हुँ। जी, देखिए मानसिक स्वास्थ्य पे यही असर पड़ता है कि आप पहली बात तो किसी के आप उसके हो गए हैं गुलाम। है ना? किसी सोच के गुलाम हो गए, आप यहाँ कह लीजिए कि आप प्रेरणा के गुलाम हो गए हैं, तो अभी आप, आप इंतजार करते रह जाएँगे, है ना? और आपकी प्रेरणा आएगी ही नहीं। अब देखिए मैं ये बोल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि एक ये कह लें कि प्रेमिका का इंतजार उस तरीके से। तो ये वैसा-सा ही है कि आप प्रेरणा का इंतजार कर रहे हैं और प्रेरणा आएगी नहीं और आप फिर उस चक्कर में रोएँगे और, कब आएगी और इसका क्योंकि ये बड़ी वैसी सी चीज़ है ना अंदरूनी चीज़ है, इंट्यूशन वाली चीज़ है, तो इसका कुछ कह नहीं सकते कि कब आएगी और कब चली जाएगी। तो इसका भी थोड़ा आप सबसे ज़्यादा जो है ध्यान रखें। इसके इंत इंतजार ना करें और आपको दिक्कत हो रही है तो इसी की वजह से हो रही है। जी।
बिल्कुल। जी। हुँ, बिल्कुल। उम, जी। जी। उम, बिल्कुल। आपने बहुत सही बात कही और मतलब ना आपके हिसाब से मतलब ये जैसे मानसिक अगर किसी को ज़्यादा वो हो जाती है आदत हो जाती है मानसिक उसकी मतलब आप लगा लीजिए कि वो ज़्यादा प्रेरणा पर निर्भर होते ही जा रहे हैं। उस चीज़ से मतलब लोगों के ना मानसिक संतुलन भी उस हिसाब का ही हो जाता है कि उन्हें किसी न किसी आदत की ज़रूरत पड़ती है कि वह ज़्यादा अच्छा चल पाएँ या किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है, कि वह हर चीज़ की मोटिवेशन ढूँढ़ने लग जाते है, तभी वह काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अपनी ज़िंदगी के किसी अनुभव से ज़रूर बताएँ।
हुँ। हाँ। देखिए, हर चीज़ के लिए आप वो जब आप बिल्कुल कहीं फँसे हो, कोई आपको बड़ा फैसला लेना हो या इस तरीके की चीज़ हो जहाँ आप फँसे हो समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्रेरणा के स्रोत कई हो सकते हैं है ना? तो आप ऐसे में कि मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए या अ, मैं सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। आप अपने अ अ, हो सकता है कि आपके जो दोस्त हैं उनसे साझा कर सकते हैं। आप अपने आप अपने क्या बोलते हैं अ, हो सकता है माँ-बाप से साझा कर सकते हैं, उनसे साझा कर लीजिए। है ना? तो आप इस तरीके से साझा कर सकते हो और अ, जो अ, कुछ वैसा कहा कि आपको ज़िंदगी में कभी आप लो फील कर रहे हों तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको जो अच्छा लगता है वो करिए। है ना? हो सकता है कि आपको दोस्तों के साथ समय बिताना अच्छा लगता हो, हो सकता है कि आपको घूमने अच्छा लगता हो तो कुछ समय के लिए घूमने निकल जाइए। है ना? इस तरीके की चीज़ें करते रहना चाहिए और एक इंसानी ज़िंदगी जिएँ, ये जो आजकल तकनीक की ज़िंदगी आ गई है और एक घर में रहने वाली ज़िंदगी आ गई है, उससे थोड़ा अ अ, ये कहूँगा कि दूर रहे और एक अच्छी ज़िंदगी अ, जिएँ।
जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छे से ये चीज़ बताई और देखिए काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छी जानकारी भी मिली और हर एक को मिली भी होगी जो ये सुनेगा। इस चीज़ के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा मैं आपका।
जी।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
हुँ।